Ciao.
Ciao, tutto bene?
Sì, sì, tutto bene, a te?
Sì, sì tutto bene. Mah, ti è mai successo a te di essere delusa <clicks tongue> in una relazione?
Sì. Uhm, relazione di che tipo, relazione amorosa, relazione a livello di, uhm, amicizia? Il
Mah, di qualsiasi tipo, anche ami i come come reagisci quando succede queste cose?
Okay, a livello personale insomma. Sì, a me è capitato, uhm, è capitato più di 1 volta. Allora ti spiego, uhm, in pratica uhm, anzi è capitato più di 1 volta però per lo stesso motivo.
Mh-mh. Okay.
Uhm, io c'av avevo un'amica con la ehm, con la quale, ehm, ero in un rapporto di amicizia da anni.